なんかいいチームメイトだなって思う時もあるし、なんかね。
そうですよね。なんか喧嘩してる時、ほんとに相手の嫌な部分しか見えてこないんですけど、でも、でもやっぱりこうよくよく考えるとそうですよね。いいチームメイトだし、こう、先ほどおっしゃったようにね、買い物する時もこう、お互いね、いい決断ができるし、いい買い物にも繋がってくるし。うんうん。
そう、見えない。うん。 うん。 そう。 うん。 うん。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
そうですね、はい。 ないですね。はい。<giggles> そうですね、ほんとに、うん。 そうですね。はい。 はい。 はい、本当。<giggles> そうですね、はい、いろいろありますもんね。<chuckles> はい、<chuckles> ありがとうございました。